Ừm, mình á, thì mình thấy cái cách mà bạn nói là, ờ, ví dụ như trước thời gian trước lúc ngủ 30 phút á, thì mình ờ, thì mình tạm gác lại công việc và mình nghỉ ngơi, và mình thư giãn, mình nghe nhạc thì cũng khá là ô kê ấy. Mình thấy cái cách đó ờ, mình thấy cái cách đó cũng được á, để mà mình, ờ, thư giãn mình thấy đầu óc mình nó nhẹ nhàng và mình dễ đi vào giấc ngủ hơn thì nó cũng hợp lý á. Còn ờ, còn còn cái cách mà, ờ, thí dụ như mà đang trong giờ học á, mà, kiểu như, có một cái gì đó cần xử lý gấp á, thì, ừm, thật ra cái đó là mình mình mình thấy cái việc đó nó hơi khó đối với mình á. Tại vì ví dụ như mình đi làm mà có ai đó trong phòng ban họ có thể hỗ trợ cái việc đó cho mình á, thì mình có thể là đẩy cái việc đó cho người đó họ họ họ hỗ trợ giùm. Còn hiện tại là mình mình không có cái mình không có ai để mà hỗ trợ việc đó cả. Nếu mà mình không làm thì ngày hôm sau thì cái hậu quả để lại nó khá là nặng á, và cái người phải chịu trách nhiệm mà nó à ừm, nó là mình luôn! Thì đó nên đúng rồi, nên là mình thấy cái việc mà lờ tạm tạm ngưng cái việc đó đi nó rất là khó luôn. Tại vì c cái cái việc của mình nếu mà mình không giải quyết trong vòng 5-10 phút đó thì ngày hôm sau cả một cái tập thể nó sẽ bị ảnh hưởng á bạn, nên mình hổng có làm vậy được, kiểu vậy á. Ừ. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, khôi phục năng lượng á. Đúng rồi. <laughs> À, rồi, mình hiểu. Ừm. Ô kê. Là chính bản thân mình, đúng không nào? Ô kê. Ừm. Ô kê. Rồi, mình mình hiểu rồi, thì, ờ, ờ, ý mình nói là tức là vào một vài, ờ, thời gian trong khoảng thời gian buổi tối của mình á, mình nên gác lại một chút thôi chứ không phải là mình, à, khác lại hoàn toàn trong khoảng thời gian học ở trong ban ngày của mình nữa. Thì tại vì năng lượng không tự nhiên mà có, mà nó cần thời gian phục hồi mà, đúng hông? Bạn phải có một cái khoảng thời gian ngắn để phục hồi. Ngoài ra thì việc điều chỉnh cái khoảng thời gian hợp lý giữa công việc, à, và học tập của bạn đó, nó cũng làm cho bạn có nhiều thời gian hơn để bạn nghỉ ngơi và phục hồi. Thí dụ như bạn có thể là, à, giải quyết công việc một cách hợp lý, dành thời gian nhiều hơn, ờ, cho việc học và việc nghỉ ngơi. Đó, lúc đó nó cũng làm cho công việc của bạn nó trở nên bớt áp lực hơn khi mà mình có một cái kế hoạch cụ thể và sự sắp xếp thời gian hợp lý, đúng hông nào? Đó, thì cái những cái ý nhỏ thôi nó làm cho bạn trở nên là có nhiều thời gian hơn. Đó, ừm, có thể là và cuối cùng là bạn có thể, ờ, nghĩ lại về cái điều thực sự quan trọng của bản thân mình, đúng hông? Vì giá trị bản thân mình mà mình đang theo đuổi, ờ, công việc của bạn là gì, ờ, bạn cần như thế nào nè, rồi cái bạn công việc, học tập của bạn nó đem đến giá trị gì cho bạn? Đó, đôi khi á, những cái, ờ, điều nhỏ nhặt thôi nó làm cho bạn thích thú và cũng tạo động lực cho bạn có thể là cố gắng hơn trong tương lai và hướng đến một cái tương lai tốt đẹp hơn, đúng hông?
À. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, cũng đúng. Ừm. Ừm.